Allora. io oggi volevo chiederti dei consigli perché, uhm, abbiamo un po' un problema in famiglia a gestire, mhmm, gli abbonamenti, quelli automatici, no? Cioè o meglio, io non ho nessun problema. È il resto della famiglia che ha dei problemi, ehm, marito e figli. Per cui, loro non fanno altro che, uhm, cominciare un abbonamento, o t tramite TV o, uhm, a musica, giochi, uhm, altre cose, software, eccetera, eccetera. Poi, magari, si dimenticano, non lo utilizzano più e e, nel frattempo, comunque, si continua a pagare questa questa cosa mensile.
Okay. Okay. Mh-mh.
Quindi, secondo me, ci sono un sacco di sprechi, ehm, che potrebbero essere, ehm, evitati, soprattutto, insomma, quelli, ehm, degli abbonamenti televisivi. Io, ogni tanto, ci provo, 'nsomma a fare un po' il punto della situazione, ma loro sono veramente, ehm, un disastro. <chuckles> E io ci metto anche mio marito, perché veramente <chuckles> e sono tutti e 3 perché c'hanno i canali, quelli per lo sport, quindi, no, quello mi serve perché c'è il calcio, quell'altro mi serve perché c'è il basketball, uhm, quell'altro mi serve perché c'è quella serie televisiva che devo seguire, e quindi c'abbiamo non so quanti abbonamenti. E poi c'è quello della musica, uhm, c'è quello del software per il fare l' editing delle foto. 'Nsomma, alla fine, secondo me, uhm, paghiamo tantissimi abbonamenti. Perché poi, comunque, non è che son' tutti sotto un account. Perché se fossero tutti quanti sotto un account, il mio, per esempio, io per non è che voglio fare il controllore, però io ho sicuramente una maggiore capacità organizzativa rispetto a loro che sono delle cose incredibili, anche quando, insomma, mi chiedono: "Mamma, mamma, mamma dov'è questa cosa?". Ce l'hanno davanti gli occhi e non la trovano. Ehm, stessa cosa mio marito: "Eh, ma dov'è il formaggio?". Apre il frigo, io lo guardo, a distanza, invece lui non lo vede. Non so perché. Secondo me, deve essere un limite maschile. Eh, <chuckles> quindi, mhmm, io
<chuckles> Ah, okay.
uhm, paghiamo tantissimi abbonamenti. Perché poi, comunque, non è che son' tutti sotto un account. Perché se fossero tutti quanti sotto un account, il mio, per esempio, io per non è che voglio fare il controllore, però io ho sicuramente una maggiore capacità organizzativa rispetto a loro che sono delle cose incredibili, anche quando, insomma, mi chiedono: "Mamma, mamma, mamma dov'è questa cosa?". Ce l'hanno davanti gli occhi e non la trovano. Ehm, stessa cosa mio marito: "Eh, ma dov'è il formaggio?". Apre il frigo, io lo guardo, a distanza, invece lui non lo vede. Non so perché. Secondo me, deve essere un limite maschile. Eh, <chuckles> quindi, mhmm, io
Mh-mh. Certo. <chuckles> Mhmm. <chuckles> <sucks teeth> Assolutamente, capisco, diciamo, la la tua situazione, uhm
mi chiedo se tu possa avere dei consigli in questo senso.
Sì guarda allora, uhm, prima di darti magari un consiglio, uhm, vorrei, uhm, farti alcune domande per avere un attimo una situazione più, ehm, chiara. Ehm, mi rendo conto che quello che stai affrontando è una problematica comune n quasi tutte le famiglie ormai dal momento in cui, uhm, la tecnologia ha preso in qualche modo l sopravvento, no, all'interno delle delle case, uhm, di tutte le persone e anche gli abbonamenti stessi. Perché appunto come hai detto tu, uhm, c'è questa necessità magari di guardare re una determinata serie su una piattaforma rispetto magari alla musica <tsk> e così via. Quindi volevo chiederti se sai più o meno quanti abbonamenti avete attivi, e di questi quanti effettivamente ne usate?
Te guarda, se avessi questa informazione così chiara, il problema si potrebbe risolvere subito. Il problema è proprio quello, cioè nel senso che io ho un'idea generale vaga <tsk> degli abbonamenti che paghiamo perché alcuni li ho cominciati io, quindi so esattamente, mhmm, quali abbiamo. Altri però, senza magari chiedermelo perché hanno chiesto magari al papà, <sucks teeth> li hanno cominciati loro, ehm, se gli chiedo, uhm, che tipi di abbonamento che che di di abbonamento c'hanno o non si ricordano
Mhmm. <chuckles> Okay. Okay. Mhmm. <chuckles>
ehm, <chuckles> o mi dicono: "No, no, ma quello non ce l'ho più", e invece poi magari ce l'hanno. Stessa cosa mio marito perché è un disastro, uhm, nel senso con le password con re con gli account. E ehm, e quindi alla fine, mhmm, ho de ricevo delle mezze informazioni, ma non è una informazione totale, quindi non posso avere, mhmm, un controllo, un'idea generale di quanti realmente abbonamenti paghiamo, dovrebbero andare lor <tsk> a vedere tutti gli account che hanno creato per queste ehm, per questi abbonamenti.
Eh, immagino. Mh-mh. Okay e uhm, ad esempio una domanda, uhm, più specifica, questi abbonamenti vengono pagati magari tramite, uhm, carta, uhm, tramite la tua carta, quindi insomma tu, uhm, ricevi magari sul tuo telefono quella che è è una notifica dell'avvenuto pagamento dell'addebito o, uhm, anche in questo senso è tutto suddiviso, quindi, ehm, tu non hai magari una cronologia di quelli che sono magari gli addebiti.
No ovviamente, uhm, quelli che ho creato io, uhm, sem paghiamo tutto con la carta, e quelli che <clears throat> che ho creato io ovviamente è facile, basta insomma guardare l'estratto conto della carta e vedo esattamente, mhmm, cosa sto pagando, quali abbonamenti. Però, gli altri abbonamenti, ovviamente, son pagati con la carta magari, ehm, di mio marito, o m di mio figlio più grande, e e quindi quando chiedo loro, insomma, di magari guardare, appunto, gli estratti conto per capire, uhm, cosa stanno pagando, <swallows> mi dicono sempre: "Sì, sì, sì adesso lo faccio". <chuckles> No.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. <tsk> Okay, okay e poi non viene fatto, okay, perfetto. <chuckles> Quindi, uhm, diciamo che purtroppo al momento non hai un'idea mhmm, diciamo ben chiara a di quelle che possono essere, ehm, prima di tutto i pagamenti, insomma, in generale, ma soprattutto, uhm, quanti effettivamente abbonamenti avete attivi, uhm, o meno. Uhm, <tsk> e sai, uhm, almeno da quella che sono, uhm, i tuoi abbonamenti, uhm, sono più abbonamenti che riguardano magari piattaforme, uhm, che vanno a, uhm, dare al cliente la opportunità di vedere film, uhm, serie? O, pure, uhm, i tuoi sono, uhm, prettamente diciamo per la musica?
Sì, no, principalmente direi che la maggior parte degli abbonamenti son quelli per le piattaforme per guardare film, s e, mhmm, e e serie televisive. Uhm, ho anche chiamato il gestore, ehm, che che che insomma che qui ci dà sia l'Internet che il cable TV e poi, uhm, tutto un pacchetto e lì è c nasce la confusione perché magari nell'abbonamento, ehm, del cable TV, eccetera, eccetera, mhmm, ti offrono anche un pacchetto per cui tu hai una ehm, un abbonamento gratuito a determinate piattaforme. E lì nasce la confusione sul fatto: "Allora forse stiamo pagando no, non stiamo pagando". Molte volte il mio marito mi dice: "Perché quello fa parte del pacchetto". Invece magari poi non è vero. E quindi lì dive <laughs> diventa un po' complicato.
Mh-mh. Okay. Ah. Okay. <snorts> Perfetto. Sì, c'è c'è diciamo una, uhm, confusione di di base su questa situazione uhm, degli abbonamenti. E uhm, un'ultima domanda, quando però magari i tuoi figli devono appunto, uhm, non so, creare appunto questo abbonamento o fare proprio in realtà questo abbonamento i mhmm, loro hanno, uhm, quindi un loro account, uhm, e l'hanno creato e tu non riesci magari a volte a vederlo tramite la televisione?
Ma in realtà, la maggior parte utilizzano l'account di, ehm, mio marito che è lui insomma quello che ha creato un po' questi questi account. Io, uhm, tramite il gestore sono riuscita, mhmm, a chiamarlo, ho prezzo ho preso l'iniziativa una volta, ho chiamato, e ho comin ho cominciato a cancellare un sacco di abbonamenti e poi all'improvviso, ehm, un giorno dovevano guardare uno sport in TV e non riuscivano a vederlo perché gli avevo cancellato tutto. Ehm, quindi a questo punto mi son fermata perché devo capire. Cioè non è che secondo me dovremmo un po' sederci a tavolino e capire cosa è realmente importante per loro e cosa no, ehm, per capire cosa eliminare. Mh.
<tsk> Ah, okay. <chuckles> Ah. Mh-mh. Assolutamente. Assolutamente. Guarda, ora che ho una, uhm, diciamo, mhmm, quadro più chiaro della situazione, uhm vorrei condividere con te alcuni consigli, uhm, che potrebbero, mhmm, svoltare insomma questa situazione. Prima di tutto volevo chiederti se, uhm, in realtà, uhm, avete mai pensato, uhm, di fare, uhm, alcuni b abbonamenti, che sia per lo sport, per la musica, o per qualsiasi altra funzione vi vi vi occorra, uhm, degli abbonamenti, ehm, che siano, uhm, mensili, ma che abbiano almeno il primo il primo mese, o o anche la prima settimana a volte, gratuita in modo tale da poter usufruire del servizio e provarlo ed effettivamente vedere se questa cosa, questa piattaforma è funzionale, vi vi piace, vi diverte. A avete mai pensato a questo? Mhmm, pensi che possa essere un'ottima, diciamo, consiglio?
M mah guarda, in realtà secondo me, il problema forse in parte nasce proprio da questa cosa perché questa formula, molte volte ti porta a dire vabbè tanto poi lo cancello, però se non lo metti sul calendario, automaticamente poi comincia, ehm, l'abbonamento mensile senza che tu neanche te ne renda conto perché fa parte insomma del del trial period, nel senso che <clears throat> e quindi secondo me molti di questi abbonamenti, sono nati proprio così. Perché magari i miei figli, mi dicevano: "Ah sì adesso comincio, non ti preoccupare, poi me lo cancelli". Invece poi non l'hanno fa più cancellato. Sì.
Mh-mh. <tsk> Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì. Assolutamente sì, magari <sucks teeth> Mh, <exhales> ovviamente a volte per distrazione questo può capitare, però proprio per salvaguardare magari anche quelli che sono, uhm, le le vostre finanze in n generale, il consiglio che, mhmm, mi viene da darti è di sedervi in realtà a tavolino, uhm, di guardare attraverso, uhm, quelle che sono le, uhm, vostre app, uhm, che in qualche modo dove, uhm, avete le le carte per avere una cronologia esatta dei pagamenti, vedere sulla televisione quante, uhm, piattaforme avete attive, e cercare di segnarle, segnarle su magari un calendario e chiedere ai ai vostri figli e e anche tra di voi quali sono effettivamente le piattaforme più funzionali, quelle che vi servono realmente, e, uhm, magari cercare di eliminare quelle che proprio non ne necessitate. Cioè, se dovete vedere, faccio un esempio, una partita di baseball e vi serve una piattaforma, solo per vedere la partita di baseball, magari si può fare a meno, perché avete un altro pacchetto, quindi un'altra piattaforma, che vi dà la possibilità di vedere altri, non so, 10 sport in questo senso. Quindi capire quali sono le cose necessarie, e quali sono le cose che magari ne potete, uhm, fare a meno. Crede che questo, possa iniziare ad essere un buon compromesso per, uhm, risolvere un attimino la situazione?
Sì, ehm, è o ottimo come consiglio, anzi direi forse, ehm, il uhm, il più importante, ehm, perché secondo me è l'unico modo per risolvere la situazione, ovviamente, dovrò, ehm, ricorrere ai ricatti nel senso che non <chuckles> non è facile chiedere a 2 teenagers di sedersi a tavolino e marito pure, ehm e fare un po' il punto della situazione, però, ehm, mi pare che sia l'unica cosa logica da fare sennò non si capisce più niente, ed è veramente un peccato sprecare al vento insomma questi soldi, dico sempre insomma mo molte volte a loro: "Guarda, che, ehm, preferisco dare questi soldi in beneficenza anziché, ehm, utilizzarli per un abbonamento che non utilizzate".
<chuckles> Sì. <chuckles> Sì. Vabbè Mh-mh. Assolutamente sì, vero. Mh-mh, certo, assolutamente, è importante anche, appunto, ripeto, uhm, capire quali sono le cose essenziali e quali meno, perché poi alla fine, uhm, ne potete giovare e beneficiare in altro in altro modo.
Sì, assolutamente. Io penso proprio che, ehm, dovrò ricorrere a quest'ultimo consiglio, e ti ringrazio, anzi, per avermelo ricordato, perché è sicuramente quello più importante. Ehm, e niente. Grazie ancora per d avermi ascoltata e per avermi dato tutti questi consigli.
Ma figurati, per me è stato un piacere ascoltarti, darti dei consigli, e ricordati che se avrai ancora bisogno di me, sai dove trovarmi. Grazie mille.